Oo, mhm, mm.
'Di ba, parang <tsk> Sabayan mo pa ng mabagal, sobrang bagal ng proseso ng hustisya dito sa Pilipinas, 'di ba?
Oo. Hmm, ba. Oo. Oo, sobra.
May mga may mga nako-convict na may mga nako-convict, 'no, na, ano, parang pinapaboran pa mga ganyan na
Mm, mm, mm.
alam mo yun? May na nakagawa na talaga ng sobrang sama, like sobrang samang krimen. Pero ang magtataka ka may mga napapardon, mga na mga na ano yun, yung sa oo nakakalaya, 'di ba? Bakit, anong meron dito sa taong to, eh, bat ano to, halimbawa serial killer, 'no. Ayan, eh, ang pinakamataas kasi na sentensya dito ay life imprisonment. Ah, without possible without possible ng parol. So, ibig sabihin, parang 'pag na habang buhay ka ng pagkakulong, ah, hindi ka, ah
Oo nga. Yung napapalaya. Yung piyansa? Oo, oo. Mm, mm. Mm, mm. Oo. Oo, oo. La walang piyansa.
O, walang walang kumpiyansa. So yun oo yun ang, yun ang pinakamabigat dito. Hindi pe pero, 'di ba, dati may, ano, may death penalty?
Bawal, oo. Penalty, oo. Uy, tanong ko sang-ayon ka ba dun sa death penalty?

Oo. Ayun nga
Dapat ano din tayo, maging maging maingat din talaga tayo na alam mo yun, alam na nating mali. Pero bakit parating gagawin 'di ba? <chuckles>
Oo. totoo. Mm. Ah, oo, oo, may mga ganun, 'yun nga eh, tingin ko d oo siguro talaga yung mga nakakagawa nu'n ano, me meron akong ibang napapanood sa telebisyon na mga nahuhuli na gumagawa ng krimen na talagang parang, um, ano sila, makikita mo na, talagang gawa lang ng kahirapan. Meron talagang ano na parang napilitan, mga ganun, pero meron din parang ano, wala lang, na parang, regular lang yung ginagawa, oo na parang di ko alam siguro yun yung mga ano, um, may impluwensiya ng mga pinagbabawal na gamot ganon parang, wala na silang oo wala na silang magawa sa buhay kaya parang manggugulo na parang alam mo yun parang wala din silang ibang paraan para kumuha ng pambili nung kina aadikan nila oo, oo, mm, <smacks lips> yun kaya
Ano kayang yung mga ganung dahilan. Oo. Mm. Mhm. Mm. M Walang remorse? Oo. Mm. Tao din, mismo. Mm. Mm. Napariwara parang ganun, hmm. Kaya nga
kaya sa tingin ko isa din yun. Kaya lang parang ano 'no, ang dami palang kasi ngayon lang nabuksan yung ano eh, ah, ngayon lang mm.
Mm. Madami oo, madami talaga kasi, um kasi may mga lalo sa mga kabataan ngayon kasi hangga't may naiimpluwensya, hangga't may nananakot 'di ba? May mga kasi talaga ng mga na yun nga napipilitan lang talaga at 'tsaka, sobrang laki ng epekto kasi talaga niyang pagtaas ng krimen kasi parang iisipin ng tao ay hindi na safe dito sa tao hindi na safe dito sa lugar namin
Mhm. Oo, oo. Oo. Mm. Mm. Tama.
para para mapipilitan mag-relocate yung mga ganyan kasi siyempre sa sobrang takot na rin 'di ba? At safety na din ng iba, kaya ayun, um
Oo, oo, Hmm. Oo, kasi nga dapat talaga ano eh, walang krimen, pero imposible hmm, mm, uy, salamat sa ano, ah, usapan natin. Oo, paalam.
paigtingin na talaga yung batas. Mm. May ma-sample-an di ba, ayun maraming salamat, uy, oo nga eh, sige. <chuckles>